<smacks lips> Ah, positibo naman, tawag dito yun, 'pag meron nagco-comment na maganda, pag gusto ko yung comment. Alam mo yun, parang alam mo yun, halimbawa may nag-like, alam mo yun, merong nagpuso alam mo yun, positibo a yung positive effects sa'kin yun, alam mo yun parang
Mhm. Oo, oo, oo, mm. Ah, oo, oh. Mhm, tama. Oo oo. Ah, oo, tama.
Pero alam mo ah, tawag dito mas nangingibabaw yung ano, eh, yung stress pati lungkot, eh, alam mo yun. Para bang, yun ang ano sa'kin ang problema sa'kin, ah, tawag dun, um, eto, ah, sabi sa'kin ng partner ko, ah. Kasi
Mm mm. Hmm. Ah, okey. Oo, oo, oh. Mm. O sige, sige.